なるほど。
うーん、だからこう仕事とか、<clears throat> あの、してて、あの、結構なんだろう、ね、他の部署とかにちょっと、あの、もうちょっとお給料がいいポジションとかが空いた時にあの
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。
応募すれすりゃいいのにしないんですよね。
はい。あ、なるほどね。今の職場の方にいる方が安定するもっと突っ込んじゃっていいです？
うん。<laughs> うん。 はいはい。
その方が楽だからっていうことですかね。
もう、ズバリでございます。その通りで。<laughs> なんだろう、ちょっと若い頃だったらね、あの、やっぱりちょっと、あの、もうちょっと上を目指してとか言って、あの、ちょっと成長意欲ね、あったと思うんですけど、いやいやいや、今はもう、もう今、な何かをこう自分がやってることが、わかってるっていうのがもう、心の安定につながるわけなんですよ。
ズバリじゃあ <laughs> うん。 はい。 分かりますよ。うん。 はい。 うん。 はい。 <laughs> なるほどね、なるほどね。うん。
<laughs> はい。なのでうん。
例えば、じゃあ、究極の選択として
うん。
サラリーが今の倍になるんだったら移ります？
いや、もうやる内容にもよると思うんですけど。うーん、内容にもよると思うんですけど、うーん、でも、あたしこう自分をね、もうやっぱあの、ごじゅう過ぎているので、それぐらいになるともう、自分のことがちょっとわかってくるじゃないですか、なんか。ね、あうん。ね。で、あたし
内容にもよります？<laughs> あ、う、うん、まあねまあね、うん。 はい。 はい、はい。 まあ、そうですよね。うん。こうですよねこうだよねっていうのが分かりますね。うん。
そうなんですよ。なんか、こう、あ、仕事バリバリややれて素敵だわとも思う反面、なんか実際にほんとに、新しいポジションに移ったら、よりとかして、で
はい。 はい。 はい。はい。
あの、すごくストレスとかが高い、ストレス度が高いようなポジションとかに、ね、もしなってしまったら
まあ。 ええ、サラリーが高ければそうなっちゃいますね。

うーん。ん、まあ、なあの、仕事自体がほんとに結構なんだろう、余裕があるっていうか、ほんとにいつもセコセコしてない仕事なんですね。
うん。
だからすごくあんまりこう、忙しい時は忙しいんだけれども、あんまり忙しい時が無いという職場なんですよ、要するに。
はい。 ん、なるほど。それならね、確かに。そんなに、え、うんと他に移って、セコセコ働いて多少給料を上げたいとは思いませんよね。
うん。 うん。 そうなんです。でも多少がう、先ほど言ったようにね、倍とかそうなると結構やっぱりあの揺れますけど。<laughs> だってね、あのお給料ん今後のこう年金とかにも関わってくるのでね。
うん。 はい。 <laughs> 考えちゃいます？<laughs> うん。 うん、それはもう切実な話ですよ、間違いなく。
ほうでしょう？だからそう考えると、「うん、じゃ最後の10年ぐらい、ちょっとラストスパートで頑張って成長を取るか」とかを、もうちょっとこう悪魔の囁きでこう、心が揺れる感じもするんですけど。
うん。 <laughs> いや、今お話を聞いているとね、それ、成長じゃないですね。
<laughs>
<laughs> 将来の将来の安定のためですねって。<chuckles>
ああ、<laughs> そうですね、今言われてしまい、いまて <laughs> そうですね。
で、将来 <laughs> ええ、ね。成長っていうのは、そうそうそうじゃないですよね、ちょっとね。うん。<laughs> うん。
<laughs> そうですね。そうですね。ち違ったわ。<laughs> 結局だから答えは安定ですね。<laughs>
ええ。 そうですね。もう今度結論出ちゃいましたねって。
うーん、うん。でもね、若いとうん、うん。
うん、やっぱりそれってはい、や、若い時、はい。
若い時はやっぱちょっ違ったと思うんですよ。でも、若い時はやっぱりこう自分もこう経験、ね、仕事に関しても経験が浅かったので、そういう成長に繋がるような機会があまりこう、回ってこなかったっていうのも確かにあったんですね。
うん。 はい。 あい。